Okay, krass und, äh, hört sich interessant aber viele wagen niemals so wirklich diesen Schritt zu tun, auch wenn sie schon lange nicht mehr sich so erfüllt fühlen und gelangweilt sind von der Arbeit. Was war so für dich dieser ausschlagende Punkt oder wann hat's angefangen? Wann hast du gemerkt, dass das irgendwie nicht mehr dein Job ist?
Ja. Hm, also, das ging jetzt schon so 'n bisschen, ähm, das Jahr über. Und zwar ich kann's dir ja mal kurz erklären, ich habe 'n eigenes Unternehmen, also, ich bin nicht angestellt. Und, ähm, dann habe ich halt einfach gemerkt, oh, das das Leben war eh voll mit vielen Dingen. Ich habe Eins-zu-eins Coaching gemacht und, ähm, habe immer weniger Energie für meine Klienten gehabt, ne? Also, es war so, ne am Anfang also, ich habe gedacht oder ich habe auch damals gesagt: „Ich werde das immer machen.“, ne? „Das bin ich, so durch und durch.“, und so. Und dann hatte ich schon mal so eine Welle, wo ich gemerkt habe, so: „Huch, es wird irgendwie anstrengend. Das ist doch auch ziemlich intensiv, Menschen also, nicht in, äh anstrengend, Menschen so intensiv zu begleiten.“ Aber ich hatte noch irgendwie gar nicht so 'ne Vorstellung, was sonst, ne? Es war einfach so, „das bin ich“, ne? Das war so auch meine Identität. Und dann, ähm, habe ich dann erst noch mal gesagt: „Ne, ich mache das jetzt doch weiter.“, hatte aber nebenbei schon aufgebaut äh, so 'n bisschen angefangen, Communities aufzubauen. Aber <clears throat> dann kam jetzt, also, grade in den letzten Monaten noch mal so ganz, ganz krass dieses Verstehen, so dieses: „Ich kann das nicht mehr. Ich kann das einfach nicht mehr.“ Und dann habe ich mir halt diese genau immer jetzt noch mehr den den Fokus gelegt auf die Communities. Und, ähm, das ist quasi, dass ich so von von Hochpreissektor Eins-zu-eins, ähm, in den Niedrigpreissektor und die Masse quasi gehe. Also, ich spreche 'ne also, ich bin ja weiterhin ich und bringe meine Themen ein, aber in 'ner vollkommen anderen Struktur. Und, ähm, genau, es war also schon 'n Prozess. Es war jetzt nicht von heute auf morgen. Ich habe es echt noch mal probiert und habe festgestellt, ich kann's nicht mehr. Es ist nicht mehr meins. Ich hab's auch wirklich 10 Jahre gemacht so. Jetzt darf was Neues kommen. Und genau, und jetzt, ähm, bin ich dabei, eben die Communities aufzubauen und halt das ist der große Schritt halt, das Eins-zu-Eins-Kommen zu ersetzen.
Mhm. Okay. Ähm Ja. Ja. Mhm. Hm. Boah, das ist ordentlich dann.